J'ai un petit problème en ce moment, heu, en fait, heu, je suis sollicitée donc, heu, par des amis et également même des amis, heu, collègues, heu, pour heu, souvent faire, heu, des happy hours ou même sortir quelquefois les week-ends, heu, faire certaines activités et hem, en fait, heu, c'est vrai que, bah, quelquefois, heu, je vais avoir du mal ou je vais avoir peur, enfin, peut-être pas peur, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais je vais pas trop oser dire non donc je vais accepter un petit peu par contrainte. Alors que des fois, bah, j'ai pas envie de sortir, j'ai tout simplement envie, bah, de rester à la maison, me reposer même si je fais rien, mais quelquefois voilà, je des fois je suis, heu, voilà solitaire comme ça et j'ai pas envie de de sortir sans donner d'excuses un peu, mais j'ai l'impression que si je dis non, eh ben, je dois un petit peu me justifier et dire pourquoi et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne.
Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord. OK, je comprends, est-ce que tu as tu as ce sentiment, depuis, heu, un petit moment déjà? Est-ce que c'est quelque chose, heu, dont tu as déjà essayé de de parler un petit peu avec tes tes collègues ou tes amis? Et puis surtout, heu, comment comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, en fait? Tu as l'impression que que vraiment, tu as ce besoin, heu, de te retrouver un petit peu tranquille avec toi-même et que et que les autres vont pas forcément le comprendre?
Oui. Oui, bah, c'est exactement ça quelquefois, ben, par exemple, avec mon groupe d'amis où, heu, les heu, les sorties sont très fréquentes. Heu, c'est au moins une fois, heu, par semaine et moi, c'est beaucoup trop pour moi. Heu, je au début, ça me plaisait, c'était pas un problème, mais là, heu, plus le temps avance, plus, ben, moins j'ai envie de sortir et plus ben, stop quoi. J'ai j'aime pas trop, j'aime bien ma ma peut-être, oui, ma solitude, mon indépendance et le fait de devoir à chaque fois, heu, sortir, se trouver un créneau, faire quelque chose, bah, c'est quelque chose qui commence à m'étouffer et je ne peux plus. Donc j'avais essayé d'en parler, heu, à ces amis-là, sauf qu'elles ne l'ont pas vraiment compris, enfin, elles ont essayé de me laisser prospérer, sauf qu'entre-temps elles m'envoyaient quand même, heu, des restaurants, des bars qui pourraient me plaire.
D'accord. Mmh. D'accord. Mmh mh. Mmh, d'accord, oui, tu as pas la la sensation d'avoir été entendue. Heu, dans la mesure où, déjà, heu, c'est c'est très bien. Tu as fait l'effort d'essayer d'être, heu, honnête avec elles. Heu, parfois, c'est pas simple, hein, quand il y a la la pression sociale qui s'exerce un petit peu comme ça. Ah bah, on peut se sentir mal, hein, tout simplement de décliner, heu, même poliment et et donc tu as l'impression de pas être entendue, heu, qu'elles te relancent un petit peu constamment. Heu, est-ce que justement, heu, quand quand tu leur as parlé de ça, heu, tu leur as expliqué un petit peu les raisons où tu as préféré, heu, rester assez, heu, assez comment dire? Heu
Oui. Oui. Bien sûr. Oui. C'est ça.
ouais, a assez neutre.
Mais en fait, heu, oui. J'ai expliqué en leur disant: «Bah, je suis comme ça, voilà, heu, j'ai, heu, j'ai envie de rester de mon côté» mais même sans ça enfin quelquefois, heu, certaines vont me relancer si j'étais pas avec elle: «Ben, alors qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» mais même ça en fait j'ai envie de garder mon jardin secret, heu, j'ai pas forcément c'est pas parce que je ne vous suis pas que, heu, je dois vous dire, heu, ce que j'ai fait et c'est ça qu'elles comprennent pas après, heu, c'est pas contre elles parce que j'ai l'impression que quand je l'ai dit, j'avais l'impression que ça avait été senti et ressenti comme si c'était contre elles mais pas du tout. C'est moi s je suis comme ça. Je veux garder voilà cette, heu, indépendance et pas forcément être dans tout le temps tout le temps, heu, ce groupe d'amis. Après c'est peut-être aussi de ma faute, hein, c'est peut-être moi qui est, heu, trop, hem, heu, qui était là au début, présente et du jour au lendemain, bah, je ne veux plus et c'est peut-être, heu, ça qui fait que, heu, aujourd'hui, beh, elles comprennent pas ce changement de de comportement.
D'accord. Mmh. Mmh. D'accord, bah, en tout cas tu fais preuve déjà de de pas mal de recul, hein, puisque tu le dis toi-même, peut-être qu'il y a un, mmh quelque chose en tout cas dans la manière, heu, dont ça se passe qu'elles arrivent pas à saisir, heu, maintenant là où il faut pas que tu te culpabilises, c'est que, heu, chacun a ses besoins, chacun est différent. Bah peut-être que dans ton cas, tu es une personne tout simplement un petit peu plus introvertie et que, heu, ton ton temps un petit peu qui te ressource, ben, c'est du temps que tu passes, heu, peut-être à être à l'aise aussi simplement avec toi-même, avec tes idées, heu, à faire des activités, heu, en solo et en fait ça, c'est, heu, c'est totalement OK, hein, il y a pas du tout de de culpabilité à avoir de ce côté-là, heu, maintenant peut-être justement tu aimerais bien, heu, ouais, est-ce que c'est quelque chose que que tu aimerais, heu, qu'elles respectent peut-être un petit peu plus, heu, qu'elles, heu, qu'elles posent moins de questions?
Moui. C'est ça. Oui. Oui, oui. Ah, bah, oui, ouais. Ouais. Ah, bah, oui c'est vraiment quelque chose que, bah, j'aimerais qu'on respecte, heu, oui, qu'on rentre pas dans dans mon intimité. Après c'est vrai que moi aussi je vais avoir, heu, un petit peu un côté, heu, où je fonctionne par, heu, oui, on va dire cycle, où des fois, heu, quelquefois j'ai envie de sortir bah j'ai envie de voir du monde. Des fois d'un j du jour au lendemain j'ai envie de rester seule, heu, d'autres fois, heu, bah, autre chose. Donc c'est vrai que je suis, heu, peut-être, heu, pas facile à à cerner, mais c'est pour ça que je veux pas qu'on rentre, heu, aussi dans mon intimité parce que ça permet aussi de garder cette distance et de pas avoir besoin en fait de me comprendre. Donc j'aimerais qu'on respecte ça et ça veut pas dire que j'aime pas ou j'aime pas telle personne, c'est juste que, voilà, je suis comme ça.
Mmh. D'accord. Mmh, d'accord, bah, en tout cas, j'entends, heu, j'entends ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas forcément simple, heu, d'autant que, comme tu le dis, tes envies, elles changent. D'où peut-être la la confusion aussi, hein, chez tes amis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se comprend. Maintenant, heu, à partir du moment où tu as exprimé ça, où tu as pris le temps d'en parler, heu, à tête reposée aussi avec elles, heu, si c'est quelque chose qu'elles sont pas, heu, disposées à entendre ou en tout cas à respecter, heu, peut-être que justement tu tu pourrais, heu, comment dire? Cultiver justement un un petit peu plus d'espace, peut-être t'autoriser à ne pas répondre, heu, à leurs sollicitations, heu, aussi par message. Sans forcément manquer de respect, mais simplement dire: «Écoute, voilà, heu heu», si vous travaillez ensemble: «On se verra au bureau ou on se verra au travail ou alors à la prochaine sortie», mais, hem, il y a rien qui t'empêche, en fait, à rester disponible même par message, hein.
Oui. Moui. Oui. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Non mais c'est une bonne idée, mais, hem, le problème c'est que moi, en fait, je vais culpabiliser. C'est que je vais me dire: «Ah mince!», je vais y penser à ce non-là, à pourquoi j'ai dit: «Non», j'aurais peut-être pas dû, j'aurais pu faire l'effort, c'est comme si, heu, voilà, je vais, moi, après me essayer de me remotiver et de me dire: «Ah, tu aurais peut-être dû» et vraiment culpabiliser de ça, d'avoir dit: «Non» et heu et je vais pas assumer, en fait, heu, ce non. C'est là, aussi où il y a un problème, c'est de pas assumer, de vouloir faire tellement plaisir aux autres que je des fois, je peux m'oublier et hem, même dans ce non, eh ben, ça va, heu, je vais culpabiliser.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, oui, je comprends. Donc après, même quand quand par exemple, tu as un week-end où tu voudrais rester tranquille, heu, le fait de savoir que tu as tu as refusé justement une invitation, ça va un petit peu te te plomber, heu, ce temps libre, c'est ça?
N oui. Oui, oui, exactement, je vais, heu, je vais peut-être des fois y penser, heu, ou peut-être je vais profiter de ce temps libre mais, heu, j'aurais quand même dans un coin de ma tête, je vais dire: «Ah, j'ai quand même dit non, j'espère qu'elles l'ont pas mal pris. Heu, j'espère que ça va bien se passer». Enfin, je vais quand même, heu, y penser un petit peu et en fait, ça va pas être un coup un peu libérateur.
Mmh. D'accord. Et. D'accord, est-ce que tu as déjà, justement, eu des retours de la part de ces collègues, donc au d en dehors des fois où où justement, elles te sollicitent, heu, pour peut-être t'envoyer des adresses de resto, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir simplement leur, heu, leur point de vue sur ça? Sur le fait que parfois tu es tu sois d'humeur, heu, on va dire à sortir, heu, extravertie et parfois que tu aies besoin de de temps pour te ressourcer. Est-ce qu'elles t'ont déjà vraiment, heu, donné l'occasion de penser que que qu'elles t'en voulaient?
Oui. Oui. Bah, en fait, heu, oui parce que, hem, en fait, heu, de ce qu'elles me disaient, c'est que, moi aussi, je pensais pas forcément à elles dans mmh, parce qu'elles voulaient me voir aussi. Donc heu, moi, je voilà, je veux mon espace mais elles aussi, elles veulent me voir. Mais moi, j'estimais que, dans cette, heu, mmh, que je faisais quand même des concessions. On se voyait quand même. Donc après, on a réduit à, heu, 1 fois, heu, toutes les 2 semaines, mais même ça, en fait, c'est le fait que ça devienne même des rendez-vous, des récurrences, ça devient pas spontané et là, c'est là où moi ça me gêne aussi et aussi de ce qu'elles me disaient, bah, les restaurants, tout ce qu'elles me proposaient, bah, c'est des choses, en fait, qui peuvent me plaire donc c'est pour me faire plaisir. Sauf que moi, je voulais quand même, heu, bah, oui, m même rester sans nouvelles pendant un moment, c'était pas un problème pour moi parce que j'avais besoin de ce temps de repos, en fait.
Mmh d'accord. D'accord, ouais. Mmh. D'accord, ouais. Bon, effectivement, c'est c'est une situation qui est pas simple, hein et je pense que que tu l'as toi-même, heu, compris. Heu, il y a beaucoup de nuances, heu, dans ce genre de situation parce qu'effectivement, ton amie peut-être que, heu, elle a besoin de toi aussi. Maintenant, ça n'empêche pas que, heu, justement, peut-être toi, pour être, heu, plus disponible, entre guillemets, ou avoir des échanges qui soient, heu, plus, heu, de qualité avec tes amis. Ben, en fait, c'est c'est juste que vous fonctionnez différemment et que toi, tu vas avoir besoin de ce temps-là, ce que ce qu'elle n'entend pas forcément. Mais en fait, c'est pas pour ça que que c'est pas valide, tu vois? Alors, peut-être essayer, heu, je sais pas si ça te, mmh, si ça te correspondrait, mais peut-être essayer de lui dire: «Voilà, heu, c'est pas contre toi. En fait, c'est aussi quelque part pour être plus disponible, en tout cas pour, heu, pour aussi avoir plus de plaisir simplement, heu, quand on se voit et puis en profiter un maximum. En fait, simplement voilà, moi, je je j'ai besoin de ce temps-là pour me ressourcer, pour aussi être disponible après pour, heu, pour mes proches, quoi.
Non. Oui. Oui. Oui. Exactement. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, non, c'est une bonne idée. Oui, c'est quelque chose que je pourrais, heu, dire, heu, parce que j'ai pas pensé à ça pour la qualité de nos échanges. Parce que c'est vrai que si on se voit tout le temps, beh, à force, heu, bah, il y aura plus rien à se dire et tellement qu'il y aura plus rien à se dire, bah, au final, on essaye d'aller plus en profondeur et trop dans l'intimité et c'est là que là, heu, moi, ça ça me pose problème. Donc oui, peut-être, heu, essayer cet axe-là, hem, en justifiant ou en disant un petit peu: «Bah, oui, j'ai besoin, heu, de cet espace-là aussi, heu, pour, heu, peut-être, heu, avoir, heu, encore une amitié plus qualitative et heu, des conversations aussi plus qualitatives et heu, et oui et que ça soit un plaisir après, heu, de de nous retrouver aussi».
Mmh. Mouais, parce que je suis sûre que pour tes amies, heu, bah, surtout si si les choses sont exposées un petit peu comme ça, heu, bah, elles vont bien comprendre, heu, que que, voilà, qu'il y a pas de de raison de t'en vouloir et que c'est pas contre elles. En tout cas, que que tu fais ça, bien au contraire et puis heu, et puis voilà, peut-être justement, ça leur permettra aussi de de se sentir inclus d'une certaine manière, ou en tout cas, heu, prises en comptent. Et puis, heu, et puis à toi, voilà, de pas forcément culpabiliser, parce que tu as tout à fait le droit, heu, d'avoir, heu, ce temps pour toi, hein. Il y a il y a pas à à se faire, heu, de soucis par rapport à ça, en tout cas.
Oui. Oui. Oui. Ah, m merci pour ça, ben, heu, ça me rassure quand même parce que c'est vrai que, bah, je culpabilisais, heu, vraiment pour ça. Où je me disais: «Bon, heu, il faut peut-être que je fasse aussi des efforts», heu, même si bon, j'estimais que j'en avais fait. Mais bon ça me rassure quand même, heu heu, d'entendre ça et c'est un bel axe, une belle approche, une autre manière de voir les choses et de leur dire les choses, de leur présenter les choses. Donc, heu, je pense que c'est quelque chose que je vais faire. En tout cas merci beaucoup pour, heu, ces conseils.
Mmh. Mais écoute, il y a pas de souci, hein. En tout cas, j'espère que tes amies verront, heu, que que c'est une forme de respect et de considération aussi pour elles. Et puis voilà, hein, comme, heu comme, heu, c'est souvent le cas, c'est tes amies, hein. Donc heu, si si en l'occurrence, heu, elles, heu, elles le sont vraiment, heu, elles elles peuvent aussi t'accepter comme tu es, de la même manière que, heu, toi, tu les acceptes, heu en tout cas voilà, te fais pas de souci par rapport à ça.
Oui. Moui, non, tu as raison. Merci beaucoup.